Esatto, beh allora intanto poi prova a ridurre anche l'utilizzo degli schermi. Allora televisione va bene perché non ha luci blu, ma tablet, cellulari, eccetera, a meno che non abbiano dei filtri, ehm, particolari, comunque le luci blu, ehm, danneggiano purtroppo quello che è lo stimolo al sonno. Quindi magari cerca almeno 3 ore prima di andare a dormire niente tablet e niente telefono. Guardati piuttosto le serie TV o comunque i film sul televisore.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Okay. Sì, sicuramente provo proverò a fare ma sì pro proverò magari a contattare anche qualche qualche esperto giusto per per avere una conferma ecco, di questa cosa che già immaginavo e almeno così insomma so e sono un po' più tranquilla per certe cose che faccio nella vita, ehm, tu non capivo mai se ero io strana <coughs> o se c'era effettivamente un qualcosa di particolare. Ma poi
Mh. Esatto. No beh se se fosse una tombola dei sintomi dell'ADHD penso che tu li avresti più o meno tutti. Quindi insomma diciamo che la regola generale è che quando uno pensa di avere una neuro-divergenza, in generale è perché ce l'ha. Perché una persona neuro-tipica non s non si questiona neanche sulla faccenda, proprio non non se lo chiede, non non non si fa le domande.
Mh. <chuckles> Okay. Mh-mh. Okay. Okay. Poi tra l'altro io non so se è genetica l'ADHD, però anche la mia famiglia tra nonni, ehm, e e i miei genitori entrambi sono tutti e 2 con erano iperattivi da piccoli, quindi immagino che, ehm, probabilmente qualcosa di genetico è passato diciamo così. <chuckles>
Eh, sì. È genetica. Sì. Sì, esatt cioè sì c'è della e o c'è una componente genetica e oltretutto quando poi si è piccoli si dimostra generalmente con appunto l'iperattività e poi quando si cresce proprio con la mancanza di sonno, la l'iper ehm, l'iperattività cerebrale, che comunque anche quello è un segno di iperattività. La gente pensa iperattivo e pensa al diavolo della Tasmania. In realtà no, ehm, c'è anche l'iperattività cerebrale. Mh. Va bene?
Mh-mh. Okay. <chuckles> Okay. Va bene. Guarda ti ringrazio perché mi hai aperto un mondo, quindi grazie mille, veramente. <chuckles>
Di nulla, a presto e un abbraccio.
Grazie ciao.

Allora, io vorrei chiederti dei consigli perché, mhmm, sto notando che ultimamente ho veramente tantissimi pensieri e soprattutto tantissima ansia, ehm, soprattutto di sera, ehm, prima di dormire. Io sicuramente sono una persona ansiosa di mio, ehm, ci convivo da sempre e diciamo ho imparato un po' ad affrontarla, però ultimamente, magari con dei cambiamenti che ho avuto nella vita, vari pensieri, varie insomma situazioni che, mhmm, mi hanno anche un po' ferita, ehm, p proprio anche proprio come pensieri ges di come gestire la mia attività e tutto quanto, <smacks lips> sono veramente molto stressata, molto ansiosa, quindi volevo capire se esiste magari qualcosa che mi puoi consigliare per, proprio calmare questi pensieri, calmare, ehm, il mio stato d'animo e cercare appunto di dormire meglio, perché poi, appunto, non dormo o comunque mi sveglio tantissimo. Quindi, ecco, più o meno questa è un po' la situazione.
Guarda intanto mi dispiace moltissimo perché brutta cosa non riuscire a riposare poi non solo non riposi, ma poi anche il resto della giornata ne risente e arrivi a sera che sei devastata. E e ehm, e poi in generale si entra in un circolo vizioso dove ti addormenti poi troppo presto e poi ti svegli troppo presto, eccetera, eccetera. Senti ma quindi, uhm, su questo su questo aspetto dobbiamo assolutamente trovare una soluzione e adesso anzi cercherò di farti qualche domanda per quadrare un po' meglio la situazione. Senti, ma, mhmm, di solito quando vai di solito a letto?
Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Sì. Allora io finisco di lavorare molto tardi, tipo alle 9:30, quindi alle 10, appena arrivo a casa, calcola doccia, magari mangiucchio qualcosina e poi mi metto lì con il tablet, con il telefono, ehm, rispondo a qualche mail, rispondo ai messaggi, faccio un po' di cose diciamo e quindi vado a dormire molto tardi in realtà. Cioè, tempo che mi addormento, anche se mi metto lì e stacco tutto, a un ce di solito mi addormento con tutto tutto acceso, tutto le il telefono, il tablet, tutto, <chuckles> ehm, diciamo che mi fanno compagnia, ehm, e e quindi verso le 2? Verso le 3 anche a volte, può succedere.

Mh, quindi proprio tardi, tardi, tardi. Senti, ma, mhmm oltre, vabbè, fare, diciamo, un pochino di, ehm, cose da ufficio da casa, diciamo, hai anche pensieri che sono legati a delle preoccupazioni specifiche che magari non ti fanno dormire?
Mh-mh. Sì. Sì. Sì. Ma, ehm, sicuramente sì, perché poi ho affrontato, diciamo, delle situazioni un po' pesanti a livello, diciamo, d'amore ecco, le di di a livello relazionale proprio. Ehm, mi sono lasciata comunque da poco con con un ragazzo con cui stavo da tanto tempo, ehm, <tsk> uhm, lui comunque cerca sempre di ritornare nella mia vita, però io uhm, ho capito che non è la persona giusta e quindi, mhmm, ho tanti pensieri, ho paura di averlo ferito perché, insomm mi son comportata in un modo un po' mhmm, possiamo definirlo anche brutto, quindi mi sento in colpa. Sì, ho un po' di pensieri, insomma, ho i genitori comunque che hanno una certa età, quindi, ehm, un po' un po' tutte queste cose qui che si sì, tipo una macedonia di di di cose che, appunto, non mi fanno non mi fanno riposare bene.
Okay. Tutto insieme. Mh. Ehm, quando ti metti a letto, usi ancora il tablet o l p o lo l telefono?
Sì, sì, assolutamente, mi metto qualche telefilm per cercare di ri rilassarmi, o comunque guardo sempre quei quei quei film di Natale, anche d'estate li guardo, perché proprio mi mi mettono <chuckles> sì, sì, sì. Ma poi sono talmente così, un po' leggeri, mhmm, non devo neanche guardarli; poi ho una mente io ero iperattiva da piccola, sono stata un'adolescente un po' fuori, ehm, diciamo così, quindi, uhm, sovraccarico la mente in modo da mhmm, non so se è una cosa giusta quella che faccio, perché poi guardo il telefilm, però non lo guardo, lo ascolto e basta, nel frattempo faccio altro con il telefono, ehm, somma, quindi cerco di sovraccaricare la mente proprio per non pensare, ecco.
Okay, beh, d'estate mantengono al fresco, diciamo, <chuckles> come idea. Esatto. Okay. Okay. Beh, ehm, intanto, da quello comunque che mi descrivi, ehm, vorrei chiederti una domanda specifica, un po' personale: ma tu hai provato a parlarne con uno specialista e, eventualmente, a chiedere di fare dei test per l'ADHD?
Sì.